À, cởi truồng tắm mưa đi h ừ, cỡ cỡ đó đó, chính xác luôn. Nhưng mà, kiểu giống như, à, vẫn giữ được cái tình bạn tốt đẹp, mà vẫn chơi tới bây giờ là, kiểu, ơ, ơ, sao ta, có những cái kỷ niệm chung á, là tham gia cùng. Thì khi mà nhắc cái thời gian quãng thời gian học sinh của mình thì cái khoảng thời gian của những cái người bạn đó thì cũng giống nhau y hệt, tại vì học chung mà, phải hông?
Ừm, nếu ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Rồi, bằng nhau, dễ thương thiệt, thì, ờ, thực ra thì mình cũng chia sẻ là, ờ, thực ra cái thời học sinh của mình nó cũng hông phải là một cái gì đó rất hạnh phúc, nhưng mà mình cũng có một cái kỷ niệm vui, đó là, sao ta, ờm, ờ, mình nghĩ lại nó cũng mắc cười, tức là, hồi xưa thì mình cũng có lụy một cái bạn nam, tức là hồi lớp 10 á, mình c ừ, đúng rồi, đúng rồi, thích một bạn nam, mà thích nó lắm, mà nó nó hông có thích mình, nó đi thích cái con gì đâu hông à. Đó, thì, ờ ừ.
Ừm, đó. Ừm hứm. Ừm hứm. Chính xác. Chuyện gì? À. À, tình yêu tuổi học trò ha. Ừm. À. Ô kê, hiểu, con gì đâu. Mắc cười quá, người ta thích ai thì kệ người ta mà, sao sao kêu con người gì đâu được. Ừm.
Mắc cười lắm, thì mình <laughs> thì mình tức mà, đó, thì hồi đó là con bạn thân của mình á, có một lần vì nó nó, sao ta, ờ, tự nhiên cái mình cầm điện thoại của nó, mình đang cầm điện thoại nó mình chơi game thì mình thấy cái bạn nam mình thích á, đứng ở ngay cái khung cửa, rồi bạn biết khung cửa thời học sinh nó đẹp cỡ nào, đúng hông? Thế là mình cầm cái điện điện thoại, a, Nokia của nó mình chụp hình đó. Trời, thậm chí bây giờ mình vẫn có thể nhớ được cái bức hình nó trông như thế nào luôn á. Đó, xong rồi, à ừ, ừ, đó, đó, đó.
Ừm. Ô kê. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, à. Chụp lại hả? À, ô. Trời ơi, xịn sò vậy, nói chung là cái ấn tượng quá lớn, phải hông? Không thể nào quên được, phải không? Hiểu, hiểu cái cảm giác đó. Ừ, tình yêu gà bông, ừ.
Ừm, chính xác, thì mà con bạn thân của mình á, thì nó biết là mình lụy thằng này, và thằng này cũng thằng này thì hơi trap mình, đó. Thế thế là trap tức là, kiểu, thằng này cũng không có rõ ràng với mình á, kiểu, cứ đẩy đưa, đẩy đưa á. Đó, xong rồi, kiểu, nó nhất quyết không chịu gửi tấm hình nó qua cho mình, đó, ừm, thì mình chỉ có thể năn nỉ nó ừ. Đó.
Chát hả? À. Đúng rồi, hiểu, hiểu, hiểu. Làm sao? À, vậy ha, tại vì, à, rõ ràng mà. Ừm, một người bạn tốt là nên như vậy mà, phải hông? <chuckles>
Ừ, đúng rồi, thì mình chỉ có thể là làm sao, mình chỉ thể là năn nỉ nó đừng có xóa tấm hình đó thôi, rồi, kiểu, bạn tưởng tượng là cứ ngày nào mình cũng nói: "Ê, cho tao coi hình đi." Là ô kê, nó sẽ mở cái hình đó ra cho mình coi. Trời ơi! Xong rồi bạn biết là có một ngày đẹp trời á, hông biết sao nha, mà cái tin mà cái bức hình của thằng đó đó, trong điện thoại con nhỏ đó đó, lại tới tai của một đứa khác, trời ơi, nó lan rộng cấp lớp. Ừ, đúng rồi, thế là ừm. Ừm.
Ừ, đó. Năn nỉ nó hả? Ô kê. Ừ, sao? À, vậy ha. Ô kê. Rồi sao, chuyện chuyện gì đã xảy ra? Ừ. Ừ. Vậy hả? Trời đất ơi, nhưng mà sao bạn, à, bạn của bạn là chia sẻ với ai hả? Hay là sao tự nhiên mà nó lan rộng như vậy được?

Hello, xin xin chào bạn, không biết ngày hôm nay của bạn thế nào rồi ha?
Hello! Ừm, xin chào. Ờ, hôm nay của mình á hả, kiểu, ờm, <tsk> mình mình vừa có một cái nhóm bạn, nó đến nhà mình để mà học nhóm chung với nhau nè. Kiểu, trời, kiểu, ờ thực ra thì mình cũng lớn tuổi rồi, mình thấy là đúng là học một mình thì hông hông có hổng có động lực nha. Đó, còn bạn thì sao? Kiểu, có thích ừm, hồi xưa giờ có thích là, kiểu, học chung với bạn bè mà có kỷ niệm nè, vui nữa hông?
Ừm. À, vậy hả? Nghe thích vậy. À há, ừm, sao? Ờ, đúng. À há. Thật ra là đi học là cái niềm vui của mình hồi xưa đó, có nghĩa là, à, ở nhà bị la nhiều quá, cho nên là rất là thích đi học. Tại vì đi học á là được gặp bạn bè nè, được nói chuyện, được tám nè. Ngoài cái việc học ra thì còn có, a, nhiều cái chuyện khác mà đa số á ờ, ăn vặt thì ít lắm, tại hồi xưa nghèo làm gì có tiền đi ăn nhiều. Nhưng mà đại khái là nó vui, tại vì được gặp bạn bè, đại khái là vậy, đi học vui cho nên mới thích á, còn bạn đi học có vui hông?
Ừm. Thiệt hả? Ừm. Ồ, hiểu. Ừm, ừm. Ừm, được ăn vặt nữa, đúng hông? Wow! Ừm. Ừm. Ồ, hiểu. Ừm. Trời, hồi xưa vui nổ trời luôn! Tức là thực ra thì, ờ
Ừm hứm. Ừm, sao?
có hai năm học, hai năm học rất là quan trọng vào năm lớp 9 và năm lớp 12 thì mình bị, à, bắt nạt á. Ừ, bị bắt nạt, ừm, bị ừ, bị cô lập ấy. Thì thì nhưng mà trừ ừ, đúng rồi, nhưng mà trừ hai năm đó ra thì mình cảm thấy ô kê, mặt bằng chung thì cuộc đời đi học của mình cũng rất là vui, ờ, cũng có những người bạn mình chơi đến đến, ơ, ừ. Nhưng mà đối với mình nha hông biết bạn thì sao, mà đối với mình thì cái tình bạn thời đi học của tụi mình đó, nó vui hơn là tình bạn hồi xưa, tình bạn thời cấp 1, 2, 3.
À, vậy hả? Bị gì? À, bị bắt nạt hả? Trời, sao nghe chán nản cuộc đời vậy? Ừm. Ừm. Hiểu, ừm. Ưm, ừm, sao?

À, đại học vui hơn hả hay là thời cấp thời phổ thông vui hơn? A, mà bạn nói
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, thời đại học thì vui hơn tại vì, ừm, thời, ờ
Ừm hứm. Chắc là đại học là không bị bắt nạt cho nên vui hơn, phải hông?
Đúng, đúng, đúng, thời đại học thực ra lúc đó mình cũng lớn rồi, mình cũng biết cách bảo vệ bản thân nè, rồi, kiểu, sao ta, mình gặp những cái đứa thật ra, à, nó chung cái ngành học với mình là chung một cái gì đó rồi, đúng hông? Cho nên mình cảm thấy là ừm, ừm, chính xác, chính xác, đó, cho nên mình cảm thấy là nó đồng điệu hơn nè, và cái nhóm, ừm cái nhóm đại học của mình á, là mình chơi 4 đứa bây giờ tới bây giờ vẫn còn là 4 đứa luôn, đó.
Ừm. Ừm, hiểu. Đồng ý. Ừm, sao nữa? Ừm. Chung sở thích Ừm. Gần gũi ha, phải hông? Ừm. Ừm. Vậy ha, nó, thì, à, kiểu, giống như mình, à
Ừm, còn bạn, cấp nào vui nhất? Ừm.
thích cái nào nhất hả? Thì mỗi cấp có một cái ờ, mỗi cấp đều vui cả, như cấp nào cũng vui, nói chung là có những cái lúc mà, sao ta, hồi xưa mình cũng bị, à, bị, gọi là, không không đến nhưng nỗi, gọi là, bạo lực học trường nhưng mà, gọi là, bully á, kiểu, cũng nhẹ thôi, nó.
Cấp nào vui nhất? Ừm, trời ơi, tham lam. Ừm. Ờ. Ừm. Ồ, ừm, bắt nạt nhẹ thôi, đúng hông? Ừm.
Ừm, nhưng mà cái lúc đó là, sao ta, ờ, cũng lớn rồi, lớp 8, lớp 9 gì rồi, nhưng mà còn là nhưng mà bắt nạt đó là cũng mấy đứa bạn thân thôi, nó chọc, nó giỡn mình thôi chứ, ơ, nói là bắt nạt quá thì cũng hông, ơ, không không hẳn là bắt nạt, nhưng mà còn lại đều vui hết. Mà mình nhớ á nha, ơ, rồi, à bởi vậy á, là bạn trong từng cấp á, mình có bạn hết là, kiểu, giống như, à, tới bây giờ mình vẫn còn chơi với những người bạn đó. Ờ, hoặc là mình còn nhớ nha, có 1 người có 1 hoặc là 2 người bạn gì đó là học mẫu giáo cho tới lớp mười hai, chỉ trừ 1 năm không học chung thôi, còn lại là học chung hết, đó.
Ừm. Ồ. Ừm. À, hiểu. Cũng hổng phải, hiểu. Ừm. Ừm, cũng được. Ừm. Ừm. Trời, may mắn quá vậy? Ồ! Ừm. Chà. Ủa? Ủa? Vậy là thân lắm luôn á, kiểu như, là bên nhau từ từ thời còn cởi truồng tắm mưa, đúng hông?
Ờ, cũng cũng hơi ừm.

Thì hông phải, kiểu như là, cái đứa đó đi ngang qua cái nó thấy điện thoại con này hình thằng này cái nó đi đồn là cái con này thích thằng này, trong khi là cái người thích thật sự là mình cơ! Đó, thì ừm, đó, thì thật ra là, như nào ta, thật ra là trong thời gian đó thì t tụi con gái lớp mình nó cũng hơi bị, ờ, ích kỉ, hơi bị xấu tính nó, thằng đó cũng hot, cho nên, kiểu, nó tụi nó mà biết mình thích thằng này á là thế nào tụi nó cũng đem mình ra làm chủ đề bàn tán, đó. Thì ừm, đúng rồi.
Ừm hứm. À, con này nó thích, ồ, hiểu. Ô kê, ô kê, đó. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Ừm. Ừm, sao? Vậy á hả? À, à. À. Vậy á ha, nhưng mà bây giờ chủ đề bàn tán là của, ơ, cô bạn của bạn rồi, kiểu giống như là ừ.
Ờ! Thì thì thì lúc đó là mình tính nói mình tính nói với mọi người: "Ê, đừng có ghẹo bạn tao nữa, thật ra cái đứa mà thật ra là tao chứ hông phải nó." Nhưng mà nó nói với mình, nó nói là nó sẽ xóa cái bức hình đó và nó sẽ chịu cho mình cái điều tiếng này, hổng sao hết, đối với nó bình thường tại vì thật ra hai đứa mình cũng như người vô hình ở trong lớp vậy đó. Tụi nó cũng thực ra ừm, đúng rồi, tụi nó cũng cô lập tụi mình sẵn rồi. Đó, kiểu vậy, rồi xong là ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ô kê, rồi s là sao? À, vậy hả? À. À, vậy ha! Bạn À, nhưng mà cái bạn đó cừ quá vậy, bạn đó dễ thương quá vậy, rồi rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra?
Ừ, thực ra Ra nà nó với mình á là hai cái đứa hổng quan tâm á, cứ lo học xong rồi chơi với nhau vậy thôi chứ không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào đâu. Đấy thì ờ, thế là nó xóa cái hình đó, <sniffs> thì hông sao ta, biết biết hông biết sao ta, mình có một cái cảm giác là mình khi mà nó xóa cái hình đó xong á, thì có vẻ như là
Ừm. Đúng rồi. Hiểu, hiểu, hiểu, rồi cuối cùng ừm hứm. Ừm, đau lòng. Ừm. Rồi sao? Mất mát. Ừm. Làm sao?
mình cũng dần hết tình cảm với cái bạn đó luôn, đó, ừm.
À, chấm dứt cái mối quan hệ nó gây dây dưa ha, kiểu giống như, à, cái chỉ thích cái người đó trong cái khoảnh khắc đó thôi, nhưng mà bây giờ cái khoảnh khắc đó không còn được lưu giữ nữa thì rõ ràng cái tình cảm nó cũng chấm dứt luôn, phải hông?
Đúng Ừm. Ừm, nó hơi nó hơi khó nói á bạn, kiểu như vầy nè, tức là, kiểu, ơ, mình thấy bạn mình nó hy sinh, chịu điều tiếng vì mình á.
Ừm hứm. Ừm, sao? À. Đồng ý, cho nên là thấy không đáng, phải hông?
Đó, cho nên là, ô kê đúng, đúng, đúng, thế là mình cũng cắt luôn và mình cũng từ đó trở đi là mình cũng hông thích thằng đó nữa. Đó, thì, ờ ừ, một một cái kỷ niệm vui để trân trọng tình bạn của mình, còn bạn thì sao, có kỷ niệm nào vui hông?
Ừm. Vậy ha, ờ, vậy Đúng rồi.